Мгм. Ну, ты знаешь, мне кажется, в принципе, вот каждое новое поколение, да, они как будто пытаются исправить ошибки относительно своих родителей, да. Ну, по крайней мере, вот, э, как мне мама говорила, она говорила, что и моя бабушка, получается, ее мама, очень любила тоже, м, а, ее сравнивать со всеми. И как будто вот, э, где-то всегда было лучше, чем о она: э, там соседская дочка была там красивее, тот успешней- вот как ты говоришь, да, примерно, твои родители порой тоже делали. И она вот всегда мне часто говорила, слушай, говорит: "Я столько этого в детстве наслушалась, что я решила, что я своим детям всегда буду говорить, что они у меня самые лучшие, что они у меня самые красивые". И вот, ты знаешь, вроде как бы она вот мне это говорила, но как будто невозможно прям на 360 градусов вот, а, ам, прям ой, на 180, поменять, знаешь, это вот отношение, ам
Н-да. Мгм. М, да, да. Кс н-да, да. Иск Искоренить это, да?